Ouais, ouais, ça c'est, heu et puis, un petit côté Game of Thrones aussi, tu sais, dans le parce qu'en fait, le le, mmh, pitch de départ, un petit peu le scénario, c'est, heu, qui va succéder au patriarche familial, en au au au papa, quoi et en fait, à la fin, heu, bon, je vais pas spoiler mais, heu, on s'en fiche presque, quoi. Entre les 4 enfants, on se dit mais, hein, c'est pas possible, il y en a pas un pour rattraper l'autre, il y en a pas un qui mériterait le job, en fait.
OK d'accord. Mmh mh. Ouais. <chuckles> D'accord, ouais. Donc, ça remet un peu en cause aussi la la limite, la le fonctionnement un peu dynastique des entreprises qui lèguent de père en fils et qu'en fait, heu, c'est pas parce qu'on est le fils de, heu, grand entrepreneur qu'on est nous-mêmes entrepreneurs.
Ouais. Complètement. Et voire même tout le contraire en fait, hein. <chuckles>
Ouais, ouais, ouais. OK, ouais. C'est intéressant pas mal, heu, quoi d'autres encore comme séries alors qui t'a qui t'a accroché comme, heu, comme Never?
Mmh. <chuckles> Bah, heu, en vrai, <blows air> si on part sur les classiques, heu, c'est quand même plutôt des séries qui sont un petit peu anciennes qui remontent maintenant. Mais, heu, donc ça va être, heu, des trucs comme Monk, heu, qui passe à la télé, heu, assez souvent, heu, un personnage un petit peu atypique aussi qui, heu, qui est aux prises avec des tocs.
D'accord. <chuckles> Monk, excellent ça. Ouais, ouais, ouais, Docteur House, Monk, ouais, ouais. C'est c'est pareil, Monk, c'est un inspecteur brillant malgré lui, c'est ça, hein?
Ouais, c'est ça mais un peu spécial.
Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais, un peu autiste, je crois même, en gros.
Oh je je sais pas si c'est de l'autisme, je pense que c'est, heu, des TOC. Mais, en tout cas, oui, il y a un problème de ouais.
OK, ah oui. C'est vrai que OK, ouais. Ouais, ouais.
Il est complètement toqué, ouais. <chuckles> C'est une bonne description.
Oui, c'est ça. Oui, oui, oui, heu, il prend toujours son mouchoir pour s'essuyer ou quelque chose comme ça, ouais. Mais ça remonte à loin, ces séries, hein, heu
Ouais, ça remonte un petit peu loin mais, si tu veux, j'en ai une plus récente aussi qui est assez, heu, assez, comment dire, intrigante. Heu, moi, j'avais trouvé, en tout cas, c'était The Left Overse, c'était sorti, heu, the Left Overse, bah, à ne pas confondre avec Last of Us, du coup
<chuckles> Vas y. The Last of Us? Non. Ouais, du coup, ouais, ouais, OK. <laughs>
mais, heu, c'était sorti, je crois, en 2016 quelque chose comme ça, 2017 et heu et en fait, je crois que c'était les créateurs de Lost, si je dis pas de bêtises
OK. OK, ouais.
et donc, en fait, si tu veux le point de départ de la série c'est 2 % de la popula de la population mondiale s'évapore